Bạn ơi, dạo gần đây của mình, ờ, thật sự rất là bất ổn luôn á, đặc biệt là về chuyện mất ngủ. Hầu như là sáng nào mình cũng thức dậy trong tình trạng cảm giác là người như bị ai đánh vào người luôn á, rất là mệt mỏi này, người cứ nặng như chì luôn, đầu óc thì cứ, ừ, ngáo ngáo, ngơ ngơ, đờ đẫn luôn. Cảm giác giống như là mình chỉ vừa chớp mắt được vài phút, ừm, xong rồi thức dậy luôn á, chứ không phải là mình ngủ qua đêm luôn đâu. Ờ, điều khiến mình lo lắng nhất á là cái chuyện này nó lại không diễn ra trong một vài buổi đâu, mà nó xảy ra, ừm, hơn cả tháng nay rồi. Và bây giờ á, thì thực sự là nó đang ảnh hưởng rất là rõ rệt đến tất cả những cái thứ trong ngày của mình. Công việc của mình trở nên là, ờ, cái năng lượng nó không đủ nè, rồi ở trong khoảng thời gian mà mình nghỉ ngơi thì nó cũng không được ổn định nữa, thì, à, không biết là bạn có điều gì để có thể là khắc phục cái điều này không nhỉ?
Ừm. Ồ! Vậy hả? Sao? Ồ! Vậy hả? Ừ. Nghe nặng nề quá vậy? Ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm, mình hiểu. Thật ra là nghe bạn nói nãy giờ á, chắc là bạn thấy bối rối lắm phải hông? Đặc biệt là cái giấc ngủ của mình á, nó không có đảm bảo, nó cũng ảnh hưởng nhiều thứ nữa nè. Bây giờ bạn có sẵn lòng, á, bạn chia sẻ vài điều khi mà mình hỏi hông, để cho mình biết được sao rồi mình cho bạn lời khuyên nha?
Đúng rồi. Ừm, ô kê.
Rồi. Bây giờ á, bạn có thể chia sẻ lại công việc của bạn hiện tại giờ ban ngày sao, bạn đi làm sao, rồi giờ giấc làm sao hông nè? Rồi ăn uống sao nữa?
Ừm, hiện tại thì mình, ừm, cũng là một người làm tự do á, nên là thời gian với lại giấc ngủ của mình nó cũng đảo lộn linh tinh lắm. Đôi lúc thì, ờ, buổi sáng mình thường, ờ, ngủ rất là muộn, tại vì nó mệt mà, người nó cứ đờ đẫn luôn á, nó mệt nên là mình thường khoảng tầm 8:00-9:00 sáng mình mới dậy luôn á. Thì công việc của mình bắt đầu từ khoảng 10:00 đến buổi chiều thôi, sau đó thì, à, mình, à, có tập luyện thể thao một chút. Đó, buổi tối thì thường mình thức rất là khuya. Đó, có lúc là 12:00, có hôm 1:00 tối mới, a, mới 1:00 khuya mới ngủ cơ. Đó. Đó, nên là cái khoảng thời gian nó đảo lộn linh tinh á, nó làm cho giấc ngủ của mình nó cũng thay đổi và nó không ổn định á bạn.
Ừm. Ừm. Ừ. Ngủ trễ đó, đúng rồi. Ừm, tính ra thì công việc của bạn hiện tại là do bạn làm công việc tự do, cho nên là nhiều khi mình cũng chủ động nha. Mà không biết là cho mình hỏi là ngoài cái việc mà bạn phải thức khuya thức hôm trong làm việc như vậy đó, thì bạn có cái lịch cố định chưa? Chẳng hạn như lúc nãy bạn nói là nhiều khi bạn cũng có là làm việc này, việc kia nữa đó, cho nên là mình muốn biết là cái lịch trình của bạn lúc làm việc nó cố định cái giờ giấc làm sao nè?
Đúng rồi. Ừm. Thực sự là cái công việc cố định của mình thì, à, nó cũng gần giống như là giờ hành chính của những cái công ty khác thôi, đấy là vào buổi sáng và buổi chiều thôi đó. Thì, à, thường do là cái giấc ngủ mình gần đây trước đây á, thì mình dậy cũng, a, khá là sớm, khoảng tầm 7:00 gì đó, à, 6:30 mình dậy, xong rồi là vệ sinh cá nhân thì 7:00 mình đã bắt đầu vào công việc rồi. Nhưng mà gần đây do là gấc ngủ nó không được thoải mái á, nên là mình cũng muốn ngủ thêm một chút xem thử là nó có trở nên khỏe hơn không. Nên là bây giờ thì khoảng 8:00-9:00 mình mới dậy cơ, thì công việc thì chắc, ơ, là sau khi mà mình vệ sinh cá nhân xong thì mình bắt đầu công việc luôn. Đó, công việc của mình thì xuyên suốt từ sáng đến chiều luôn. Đó, nên là, ờ, buổi chiều thì có một lịch cố định của mình đó là mình cũng khá là thích thể thao, nên là, ừm, thời gian của buổi chiều từ khoảng tầm từ 6:00-7:00 tối thì mình dành cho thể thao này, đó là công việc cố định của mình. Còn, ờ, ăn uống và cái, a, ờ, giải lao, giải trí vào buổi tối xong, thì khoảng tầm 9:00 tối thì mình đã bắt đầu lại vào công việc cho đến khuya cơ. Đó, nên là những cái công việc nó cứ xoay quanh, xoay quanh như vậy thôi mà không biết sao cái giấc ngủ của mình nó vẫn bị, ờ, đảo lộn linh tinh hết lên.
Ờ. Ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm. Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm. Ừm, thật ra là nghe công việc của bạn làm việc kìa thấy nó cũng có chừng mực á, nó cũng có quy định giờ rõ ràng đó. Nhưng mà không biết là gần đây nè, bạn có gặp khó khăn hay là g gặp, ờ, vấn đề gì đó mà khó giải quyết hông? Chẳng hạn như chuyện tình cảm hoặc là chuyện gia đình này kia đồ đó.
Đúng rồi. Ừm, thực sự thì về gia đình của mình thì cũng đang là rất là ổn định. À, mình chỉ có, ừm, vướng mắc một số chuyện về, à, tất nhiên là mình đang, ơ, chưa lập gia đình, mà về, à, người yêu của mình nè, và mình, à, à, có rất nhiều suy nghĩ rồi, ờ, về công việc của mình nữa. Dạo gần đây thì cái công việc của mình nó cũng không ổn định á, nên làm về cái mối lo về tài chính, rồi, à, cái tương lai sau này của mình nó trở nên rất là mơ hồ, rất là hoang mang. Nên là, ừm, cái lực, ừm, tập trung của mình trong công việc nó trở nên rất là kém. Ờ, đôi lúc ngày xưa thì là tập trung 100%, có khi là 150% cái năng lượng của mình cho công việc luôn, nhưng bây giờ thực sự là do nó khó khăn quá, thị trường bây giờ cũng đang biến động với lại cuối năm nữa. Đó, Tết bây giờ mình cũng không biết đà phải đón ăn Tết như thế nào đây, đó, tại vì là tài chính đang rất là khó khăn. Rồi tài chính thì nó lại liên quan đến cái vấn đề về, ờ, ờ, tình cảm nữa. Đó, thì tình cảm nó không có tiền bạc thì thực sự là nó không, ừm người ta nói là không nên liên quan, nhưng mà thực sự nó liên quan rất là nhiều luôn. Ừm, không có tiền bạc thì tự nhiên cảm xúc, ưm, về các cái chuyện liên quan đến, ơ, chi phí cá nhân nè, rồi các cái định phí hàng tháng các thứ cũng là những cái câu chuyện để mình nói chuyện và trở nên gay gắt với nhau, mà cái này thực sự là trước đây không bao giờ xảy ra luôn á.
Ừm. Ừm. Cũng giảm đi ha. Rồi. Đúng rồi, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Có liên quan đó, đúng rồi. Ảnh hưởng luôn. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Thật ra, mình hiểu cảm giác của bạn hiện tại nha, mình rất là chia sẻ luôn. Mà bạn cũng đừng có quá lo lắng, chuyện gì thì cũng có cách giải quyết thôi à. Mà không biết á bạn ơi, nhiều khi cái giấc ngủ của bạn nó bị ảnh hưởng như vậy á, thì ban ngày bạn có cảm thấy buồn ngủ hông? Rồi nửa đêm bạn ngủ, bạn có bị giật mình hay là chập chờn gì hông nè?
Ừm. Ừm. Thực sự thì ban đêm á, mình cũng không có hiện ờ, hay thức giấc, mà cái này cũng là thói quen của mình, thì lúc ngủ á, thì, ờ, thường mình có không thức giấc vào buổi đêm đâu, đó. Nhưng mà buổi ngày dậy ha, buổi ngày dậy rất rất là mệt luôn. Đó, cảm giác rất là buồn ngủ, à, mất tập trung này, đó, như hồi nãy mình chia sẻ đó, rất là mất tập trung. Và n cái năng lượng mình tập trung mỗi công việc chính của mình á, nó trở nên là không được, ừm, đạt cái mức độ mà mình mong muốn như ngày xưa nữa. Nên là đến bây giờ ngày xưa thì mình không thích cà phê lắm đâu nha, nhưng bây giờ, mỗi ngày mình đều phải uống 1 ly cà phê vào buổi sáng, sau khi ăn sáng xong, để mình có thể là, ừ, có thêm một chút năng lượng tập trung hơn, để tránh việc là ngủ gật, buồn ngủ trong giờ làm việc của mình á.
Ừm. Rồi. Mình hiểu. Ừm, ừm, ừm. Uống cà phê luôn. Ờ. À, tính ra thì á, bạn cũng có sử dụng, ờ, cà phê để mà làm cho mình thấy tỉnh táo hơn khi mà mình cảm thấy buồn ngủ để mà giải quyết công việc, đúng hông? Thì cái việc mà bạn, ờ, ừm, bạn lo lắng khi mà công việc ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình như vậy là cái điều nó bình thường nha. Thậm chí là giờ người ta cũng gặp trường hợp này cũng nhiều, do công việc nó cũng nhiều đó, nó cũng bề bộn trong cuộc sống nữa mà. Mình rất là thông cảm, chia sẻ với bạn luôn nè. Ừm, cho mình hỏi một cái là, ờ, cái mối quan hệ của bạn là bạn lo lắng về tương lai như vậy đó, thì bạn có đặt ra mục tiêu gì cho bạn với lại cái người bạn của bạn chưa?
Đúng bạn ạ. Ừm. Đúng rồi. <smacks lips> Thực sự thì, ờ, ờ, hiện tại do là cái tài chính của mình nó không ổn định á, nên là cái tương lai trước đây thì tất nhiên lúc còn ổn định thì hai đứa cũng đã bàn rất là nhiều về những cái dự định tương lai, về dự định về kết hôn nè, dự định về, ờ, chi phí nhà cửa các thứ cũng có bàn qua rồi nhưng mà, ừm, thị trường kinh tế nó biến động, ừm, từng ngày, từng giờ như thế này, ờ, tự nhiên và ừm, từ một cái mức thu nhập đang ổn định, bây giờ tự nhiên đùng một cái nó giảm rõ rệt luôn và công việc nó trở nên nó bấp bênh hơn, có thể là mất việc bất cứ lúc nào từ nếu như mà mất việc thì nguồn thu nhập nó mất hoàn toàn 100% thì bây giờ ừm, nếu như mà nó mất 100% tất nhiên là nó sẽ ảnh hưởng rất, rất, rất là lớn luôn đến cái, ơ, tình cảm của mình cũng như là, ờ, cũng như đến cái tương lai mà hai đứa đã định sẵn từ trước á. Nên là những cái chủ đề đó là chủ đề muôn thuở mà luôn luôn khi mà nhắc đến thì hai người thì, ờ, luôn luôn đối chọi gay gắt với nhau á, không đưa ra được một cái tiếng nói chung nào cả, nên là thành ra thì mình phải suy nghĩ những cái vấn đề đó rất, rất là nhiều luôn.
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Rồi, mình hiểu rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Bị áp lực ha. Ừm, rồi nãy giờ á, những câu hỏi mà bạn, ờ, trả lời đó, mình cũng hiểu được cái phần nào về cái tình cảnh của bạn nha. Thật ra là mình cũng hiểu cảm giác đó luôn, cũng rất là thông cảm với bạn, và bạn cũng đừng có quá lo nha. Mình sẽ, a, ngồi lại mình nhìn nhận lại coi làm sao rồi mình đưa ra một số cái gợi gợi ý nè, để coi là bạn có thể áp dụng được không nha. Thứ nhất á là giờ mình tạo thói quen t ơ, ch ơ, c cho mình trước khi đi ngủ đi, có nghĩa là nhiều khi công việc của mình nó cứ bề bộn quá, mình cứ suy nghĩ chuyện này, chuyện kia, cộng thêm với cái chuyện tình cảm của mình nữa, nhiều khi á, làm cho mình á, khó tập trung giấc ngủ nè. Bây giờ ngoài cái việc mình sinh hoạt ổn định ra, tập thể dục thể thao, rồi ăn uống cho nó đầy đủ chất, rồi mình cũng có một cái phần á, tạo thói quen trước khi ngủ luôn. Chẳng hạn như là bớt sử dụng điện thoại nè, bớt sử dụng cái màn hình vi tính nè, mình ổn định cái giờ ngủ của mình, rồi cái giờ ngủ làm sao, giờ dậy làm sao ổn định mỗi ngày luôn. Có thể là ngày đầu tiên hay là những cái ngày đầu tiên bạn có thể khó khăn nhưng mà với theo cái nhịp từ từ để tập cho cơ thể của mình á nó quen với cái nhịp đó thì mình cũng sẽ quen dần, chẳng hạn như là bây giờ á, mình xác định là 10:00 mình đi ngủ đi, mình hổng thức khuya nữa, rồi mình xác định trên điện thoại mình hẹn giờ báo thức luôn, thậm chí là bạn nhờ cái người bạn đời của bạn, nhờ cái người bạn gái của bạn đó, nhắc nhở bạn: "Ờ, anh ơi, tới giờ đi ngủ rồi đừng làm việc nữa." Đấy, thế là mình đi ngủ. Rồi hơn nữa nha, trước khi đi ngủ thậm chí là mình có thể là, ừ, mình xoa bóp nhẹ nhàng hoặc là mình làm những vài động tác thư giãn, hít thở sâu, rồi mình bớt suy nghĩ những cái điều tiêu cực hay gì đó trong ngày, cũng khiến cho mình dễ đi vào giấc ngủ hơn, thậm chí là nếu mà thấy đói bụng quá thì c ăn nhẹ vài cái sữa chua không đường hoặc là hạt gì đó để cho cơ thể mình nó có năng lượng chút xíu gì đó, khi đi vào giấc ngủ mình cũng dễ dàng hơn. Mà mình hạn chế ăn uống những cái đồ dầu mỡ nhiều quá nha, mình tạo cho mình có một cái thói quen trước khi đi ngủ để não mình tắt hết cái mọt động luôn, để tạo khi nào giấc ngủ cũng sẽ tốt hơn.
<sighs> Ừm, bạn có ý tưởng gì không? Ừm. OK. Ừm. Ừm. Wow. Hay ha. Ừm. OK. Ờ. Rồi. Rồi, ô kê.
Đây. Bên cạnh đó thì á, cái ánh sáng xanh, bạn kiểm tra coi nó có ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình hay hông, có làm cho mình căng thẳng hay hông? Mà lúc nãy á, mình nghe bạn nói là bạn sử dụng, ơ, cà phê, thì nhiều khi mình uống ban ngày thì được, nhưng mà đừng có uống nhiều quá. Ban đêm thì trước ngủ, mình hạn chế uống cà phê để cho mình cảm thấy là mình đi vào giấc ngủ cũng dễ dàng hơn. Bạn thấy vậy được không nè?
Ừm. Ô kê. Mình nghe những cái lời mà bạn tư vấn cho mình thì cũng thấy nó khá là hợp lý ha. Trước đây thì khi mà mình, ờ, bắt đầu đến cái thời gian đi ngủ á, thì lúc mà nằm xuống á, thì cái, a, cái không gian trở nên nó yên ắng hơn á, thì mình bắt đầu lại có thời gian rảnh rỗi, cái đầu óc của mình, nó nó trở nên là nó, ơ, nghĩ về những cái chuyện mà nó tiêu cực trong cuộc sống của mình, trong ngày của mình chẳng hạn đó, thì nó trở nên mình dằn vặt mãi mình mới ngủ được. Và có khi 12:00 nằm xuống giường rồi, nhưng có khi đến tận 1:00-1:30 sáng bắt đầu mới chìm được vào giấc ngủ luôn á. Thì nghe bạn nói về việc là, ừ, tắt điện thoại trước hoặc là, ừm, thư giãn, xoa bóp, mình thấy là cũng khá là hay á. Ừm, và cái việc ánh sáng xanh mà bạn nói á, thì thực sự ra là công việc mà mình là việc, ờ, làm, ờ, tự do mà, nên là hầu như là, ờ, cái thời gian hoạt động hành chính của mình là hầu như là nhìn vào màn hình máy tính không á, nên là, ừm, có thể là nó cũng có ảnh hưởng rất là ừm, đến cái giấc ngủ của mình cũng khá là nhiều. Thì mình cũng thử là vừa giảm cái lượng ánh sáng xanh của mình hằng ngày xem, và có thể là, ừm, nghe một chút nhạc vào ban đêm trước khi mình đi ngủ để mình thư giãn, chắc là sẽ ổn định hơn nà.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng luôn. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, thật ra là như vầy nữa nè bạn. Thêm vào đó nha, bạn cũng đừng có quá lo lắng về mối quan hệ của bạn, chẳng hạn như là về tương lai làm sao, làm sao. Giờ bạn hãy chủ động đi, mình chia sẻ với cái người bạn gái của bạn luôn là mình cũng muốn có một tương lai tốt hơn, mình nói ra những suy nghĩ của mình, nhiều khi mình nói ra xong bạn gái mình cũng hiểu là, ừ, bạn cũng đang gặp áp lực gì đó, cái nghiền có người chia sẻ, san sẻ với bạn, bạn cũng thấy nhẹ đi phần nào. Nhiều khi nói vậy á là cái mục tiêu để cho mình á có thể một cái tương lai tốt hơn, mình đặt đặt nặng cái vấn đề là, ừ, mình phải làm sao, làm sao, nhiều khi mình giấu trong lòng nhiều quá mình hổng chia sẻ với ai, cho nên khiến cho bạn cảm thấy là bị stress, hay là mệt mỏi gì đó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ luôn. Nếu mà được nữa thì bạn ghi cái nhật ký của mình đi, chẳng hạn như là bạn đi ngủ làm sao, thói quen làm sao, bạn ghi ra rõ ràng, rồi á dần dần bạn muốn thay đổi vầy nè, cái bạn cũng ghi luôn để coi coi mình có áp dụng được hay hông, thậm chí là nhờ cái người bạn gái của bạn đó theo dõi giùm bạn luôn, thậm chí hai người cùng nhau làm vậy đó nha, tạo cái môi trường tốt, cũng có thói quen tốt sau này khi mà lấy nhau nữa. Rồi bạn ghi vậy xong rồi nếu gặp vấn đề khó khăn hơn thì mình cũng có thể hỏi chuyên gia, mình đưa cái bảng ra mình bị làm sao, làm sao này kia thì chuyên gia cũng nhìn, cũng giúp đỡ mình được nữa.
Vậy hả? Ừm. Ồ! OK. Rồi, ờ, thực sự thì trước đây khi mà nói chuyện với bạn gái của mình á, mình thực sự rất là áp lực luôn á. Ờ, tại vì là, ừ, mình cứ luôn nghi nghĩ là bây giờ mình nếu mình nói hết thì bạn gái của mình sẽ khinh thường mình hay là gì đó. Nhưng mà nghe bạn nói thì chắc khả năng mình phải, ờ, ngồi lại một buổi với bạn gái của mình để, ờ, nói rõ cái hiện tại đang khó khăn và nhờ bạn gái chia sẻ thêm trong cái khoảng thời gian này của mình. Ừm, mà mình cũng chưa từng nghĩ đến việc là mình phải đi tìm bác sĩ luôn, tại vì là thường phải bị bệnh mình mới đi tìm bác sĩ cơ. Nhưng mà nghe bạn nói thì khả năng là về vấn đề tâm lý mình cũng nên đi tìm bác sĩ để được hỗ trợ thêm về mặt tinh thần. Ờ, nghe bạn nói như vậy thì mình cũng cảm giác nhẹ nhàng hơn rất là nhiều rồi. Cảm ơn bạn đã đưa cho mình những ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn bạn!
Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Mình rất là vui khi được giúp bạn nè. Mong là có sự thay đổi nha. Xin chào bạn.